あの、好きな映画ってありますか？何か思い出があれば、教えていただきたいです。
はい。 うん。そうですね。好きな映画、あの、たくさんあるんですけれども、あの、私あの、一番好きな映画が、あの、インド映画なんですけど。えっとはい。<chuckles> 珍しいですよね。はい。えっと、インド映画で、えっと、スリーイディオッズっていう映画があるんですけど。
うーん、うん。 ええ。 インド映画？あ。ええええ、わ。うん、珍しいですね。ええええええ。うん、うん。 うん。 ええ、それは古い映画ですか？最近の映画ですか？
はい。 ああ、どうだろう。10年ぐらい前の映画ですかね。えっと、日本語のタイトルだと、きっとうまくいくっていう映画なんですけど。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
うん。 あ、なんそれちょっと聞いたことあるかも。でも、え、原題は何ですか？
うんうん。 原題はスリーイディオッズって言って、えっとはい。さんにんの馬鹿者なんですけどそうですね。<laughs> そうそうそう。
あ、あ、へえ。あ、ちょっとじゃあ、ひねってあるようなああ、ですよね。あ、それがきっとうまくいくっていうふうになってるんですね。あ、そうなんです。それって、どういう出会いだったんですか？珍しい映画ですもんね。映画館ですか？うん、うん。
そうなんですよ。 うん。 あ、そうですね。えっと、それはあの、普通に配信で、Amazon プライムで、ええ、観たんですけど、うん。日本でも結構あの、わ人気のある、え、イインド映画で。
うん。 あ、はいはい、うん。ええええええ。 あ、そうなんです。あ、じゃあ、どちらかというとインド映画の中では知名度が高い方なんですね。へえ。
はい。うん。 あ、もうあの一番多分有名なレベルに入るはい、あの映画だと思います。うん。
あ、そんなに？あ、そうなんですか。じゃあ、あ、知らない方が珍しいかもしれないという、あ。うん。うんうん。
あ、でもやっぱイン <laughs> そうです、ま、インド映画自体がマイナーなので、ま、見てない人も多いと思うんですけど、それはあの自分の友達がですね、あの「すごい面白かったよ」って言って、なんかお勧めされたんですよ。はい。で、なんかインド映画見たことないけど、なんかさんじかんぐらいあるんですよ。その映画自体が。<laughs>
うーん。 ええ。 うん。 ええ。 あ、あ、へえ、うーん。うんうん。 あ、ええ。 あ、長い長いんですね。なんかにほんぶんぐらいですか？う、ね、いや、すごい。うん。
そ。 そうなんですよ。でも、インド映画ってな長いのがこう基本らしくて、で、<chuckles> そう、で、いちじかんはんぐらいで、なんかあの、インターバルみたいな画面になって、あのちょっとあの、ほんとにインドで上映されてる時は、そこであの観客の人がトイレ行ったり、こうドリンク取りに行ったりとか、あの、で、また帰ってきて続きっていう、あの文化らしいんですけど。<laughs>
え、すごい。え、ええ。うん。うん。 ええ。 あ。 うーん。 あ、すあ、え、すそれは映画にもちゃんとインターバルって入ってました？
はい。 入ってました。とりあえずインターバルって出てくるけど、でも、ま、あの配信なので、普通にあの続き見るんですけど。はい、CM みたいな感じですね。一旦、CM みたいな。
あ、すごい。あ、うん。 うん。ああ、え、わあ、すごい。あ。 あ、じゃなんか、本場仕立てで見られるような感じになってるんですね。すごいですね。うーんうんうんうん。へえ、うん。
うん。<laughs> そうですね、はい。ま、それで初めてインド映画を見たんですけど、そのストーリーが、えっと、インドの、一番賢いあの、ま、日本で言ったら東大みたいな、あの賢い大学があるんですよ。なんとか工科大学みたいな。はい、エンジニアをはい、あの生み出してる、もうインドの最高峰の大学ですね。で、そこに、あの3人あの入学してくるんですよ、男の子が。
うーん、うん。 ええ。 ええ、あ、うん、へえ。あ、ああ、そうなんですね。うん。うん。 へえ、うんうん。 あ、ええ、それがあ、それが馬鹿者たちの3人なんですか？うん。そう。<laughs> え、でもいい学校なんですよね。うん。
大学生が。はい。 それがそう、馬鹿者たちなんですよ、それが。<laughs> そう。 もうすごい、いい学校で、で、あのその大学生活が、ま、描かれていて、で、その後どうなったかっていう話になるんですけど、うん。
うん、うん。 うんうん。 あ、へえ、うーん。あ、それはだいあのその、お題通り、きっとうまくいく明るい映画だったんですか？どうどういうどういう、うん、なんかこううんうん。
<laughs> う。 そうですね。ま、あのできればこう、見ていただきたいので、ネタバレなしで話すと、うん、ま、上手くはいくんですけど、ま、色々ね、あのすごい苦しい展開とかも、ま、あるんですよ。はい。
ああ、うんうん。あ、うん。 うん。 え。ああ、じゃあ、なんかこう、アップアンドダウンがあって、気持ちも一緒にそこについていくような感じですか？
でうん。 うんうん。 そうですね、なんかやっぱり3時間もあるので、ダラダラ続くと飽きちゃうじゃないですか。なのでうん。
うん。 うーん。 あ、そうですね、きっとね。うんうん。
展開のこう、切り替えが早いというか、まあ、ストーリーがいっぱいあるというか。あの、色々切り替えが早いので、なんか「わあ、わあ」って思ってるうちに、なんか終わってたみたいな、あの経験だったんですよ。うん、あっという間
あ。 あ、ええ。 うん。 あ、じゃあさんじかんはあ、そうなんです。うーん。じゃ、3時間たっぷり観たさ、ああ、なんか疲れたというよりも、なんかすごいそのテンポに乗って観ていたらあっという間、というぐらいの勢いだったんですか？
はい。 うん。 そうなんですよ。なのですごい、多分構成とかが素晴らしいんだと思うんですけど、うん。
うーん、うん。 へえ、うんうんうん。へえ、それはちょっと珍しい映画ですね。あの、<laughs> あの、それを観られた後にお友達と、その、「観たよ」、「じゃあ私も観たよ」という話とかされました？
そうですね。 <laughs> はい。 うん。 あ、そうですね。あの、したと思います。はい。あの、その後も、色んな人にあたしも勧めるようになるぐらい、あの、気に入った映画なんですけど、うん。
うん、うんうん。 うーん。 あ、すごい。 うん。ああ、それはどうですか？すごくえんどインド料理らしい、その文化的なとか、こう生活が見えるとか、そういうちょっとこう、エキゾチックな映画だったんですか？それとも、そういうところはあんまり無しで、どういう感じでした？
うんうん。 あ、うん。 うん。 それがですね、えっと、その映画を監督してる方が、うんと、アーミルカーンっていう人が監督なんですけど、その人が俳優もやってて、その人が主演でもあるんですよ。
うん。ふ。 え。 ええ。ええええ。 あ、すごい、じゃあ色んな役をこなして、でも自分でこう仕切っている。あ、すごい。
と。 うんうん。撮ってる。はい。で、多分脚本とかも関わってるんと思うんですけど。
わあ、多彩な人ですね。うん。
のはい。 そうなんですよ。すごいインドではすごく有名な人で、もう知らない人はいない人なんですけど。
あ。 あ。ええ、うんうんうん。
はい。その、えっと方がですね、えっと、ま、社会活動家というか、社会事業家なんかあの、インドのこう社会問題とかにも結構、あの、積極的に取り組まれてる方なんですよね。
うん。 あ、へえ、うんうんうん。
例えば、あの貧困問題とか、あの、女性と男性のこう、格差とか。あの、インド独自の問題が結構色々あって。で、その、彼の映画がいくつかあって、それも見たんですけど、その、映画ごとにやっぱり伝えたいことが、その、インドの社会問題を結構、あの、あの、浮き彫りにしてるというか、あの、伝えたいことがあって。
うん。 うん、うーん。 ああ。ああ。 うん。 うん。 あ。 あ、すごい。じゃそれをなんかこうアクティビストみたいな方で、それをちゃんとこう映像で皆さんにメッセージを送っているような方なんですね。ええ、それはすごい。うーん。
うん。 うんうん。 そうなんですよ。 あ、はい。 で、このきっとうまくいくの場合であれば、えっと、えっとですね、あのインドって、これはあれですね。あの、学歴社会というか、もうあの、職業差別というか、なん色んな、あの、カースト制度というかなんか、あれですね、インうん。
うん。 うん。 うん。あ、ああ。 うん。 あ、うん、やっぱり、あ、うん、あるんですね。うんうん。
そうですね、エンジニアにならないやつは、クズだとか、いう考えがやっぱあるんうん。あの、一流じゃないと駄目だと。エンジニア男ならエンジニア、女なら医者だみたいな、あの、社会通念が、あるらしいんですけど、それうん。
あ、すすごい。 ああ。 あ、すごい。 うわあ、すごい厳しいですね。うんうん。
そう、厳しいんですけど、その、やっぱ成れる人ってすごい一部で、めちゃくちゃ競争社会で、あの、その、大学に入るのもやっぱ何万人も人口が多いので、ほんとに、うん、競争社会で敗れていく人とかもいるんですけど、うん。そういうなんか学歴社会とか競争社会にあの、焦点を当ててたりとか、あとあの、自殺率が高いので
ああ、うん。 うーん。 ええ。 多いですよね。うーん。 あ。 へえ、うーん。うん。 うん。 うーん。 え、そうなんですか？へえ。
はい。そう、なんか日本は自殺率高いので有名じゃないですか。でも、うん、インドもなんか有名らしくて、実は。はい。
て言いますよね。うんうん。 あ、それは、なんかこう社会にいろんなこう振るい落とされるとか、そのそれこそ学歴社会で打ち破れていったとか、そういうこともあるんですか？
うん。 そうですね。うんうん。 そうなんですよ。それで、やっぱり学歴社会で打ち破れていったり、あの、親の期待に添えなかったとか、で、あの、自殺しちゃう子っていうのが、あの、いるらしくて、それがあの、もう社会問題になってたみたいなんですね、その映画が撮られた頃に。はい、なので、ま、そういう感じの、あの、内容も出てくるので。はい。そうですね、そういうところでインドの社会問題とか、もすごく学ぶこともできたっていうのが、すごい印象残った理由のひとつですね。
うん。 うん。 ああ、うん。 へえ。あ、うん。 ええ、うーん、うーん。 うん。 あ。 あ、結構深く詰まってますね、色んなこう、ね、なんかやっぱさんじかんだけあるのかな。うーん。へえ。ふん、ふん。
うん。<laughs> そうですね、なんか。うん。もう基本はコメディーで。もう、さん3バカトリオが、あの、ば馬鹿なことしてるんですけど。<laughs>
<laughs> うんうん。うんうん。あ、でもそれ、面白おかしく、でもちゃんとメッセージをぎゅっとこう、あっちこっちに組み込んでいる、まあ、あのすごく、こうアピールしどころがある映画だったんですね。
そうです、はい。 うん。 そうなんですよ。なので、コメディーで明るい雰囲気だけど、実はあの、重いことに焦点を当ててるから、あの、見応えがあるというか、あのはい。感じがしました。うん。
ああ。うん。うんうん。 ああ。 へえ。あ。 もう、それはあのそういったなんかこう、あの、背景を知って見ましたか？それとも知らなくて見て衝撃あ、インドってこうなんだっていう衝撃がたくさん、映画を見た後にあったんですか？
そうですね、なんか、うん。あとそういうインドの社会問題とか、聞いたことはあったんですけど。なんか映画なんかあんまりそう意識したことはなくって。で、この映画を見てから、なんかこの監督にすごい興味が湧いて
うん。うん。 うん。うん。ああああ。 うんうん。 うん。あ、おお。うんうん。
うん。で、色々調べたんですよ。そう、ん、それでまた見直したりとか、はい、に2回目見たりとかしましたね。
あ、へえ。あ。 あ、へえ。 あ、ええ、どうでしたか？その、2回目見た時に、あ、もうだいたいストーリーが分かってて、その刺激という意味では少なかったのか。やっぱりなんかこう、うん、すごく深く考えさせられる、何か課題を気持ちに残したのか、どういう、うん、感じでした？2回目見た時っていうのは。
うん。 うーん。 あ。 そうですね、なんかいっかいめは、まあ、ストーリーを楽しむっていう感じで見て。で、2回目は5年後ぐらいに見たんですけど
うん。 うーん。ええ。 ええ、うん。
ええ、そうだなあ。まあ、ストーリーは知ってるけど、うーん。
うん。うーん。
なんだろう、その、シーンでですね、えっと
うん。
すごい不安になってる友達に、こう、きっとうまくいくみたいな、あの、おまじないを言うシーンがあるんですよ。それがまタイトルのはい。
ええ。 あ。 へえ、うん、あ、そうなんですね。うんうんうんうん。うんうん。
きっと、うまくいく、なんですけど。このシーンとかを見ると、なんかその時結構、私あの、不安な気持ちで見てた。なんかあの、仕事とかがあんまり上手くいかずに、なんか不安な気持ちだったので、うん。なんかストーリーを楽しむというよりは、そのセリフに、結構焦点がいって、でもうん。
うん。 あ、ええええ。 あ、うーん、あ。 うんうん。 あ、そうなんですね。じゃ何となくその、映画の中のおまじないは、自分に聞かせてもらっているような一言みたいな感覚もありましたか？
そうですね。うん。 はい。 うん。 あ、もうすごいあって、はい、もう自分でも、なんか不安な時は、きっとうまくいくってこう、思なんか思おうっていうか、うん、なんかそういう、あのあのシーンが思い出されるというか、あのはい、そういう影響がありまして、うん、すごく覚えてます。はい。
あっ、え！ うん。 あ、へえ。うーん。 あ、なんかあ。 すごい。うーん。あ、じゃあ、なんとなくその文化も違えば、社会も違うんだけれども、その精神的な面とか、そういうなんか、かさ気持ちの上で重なる部分ってあったんですね。
うんうん。 そうですね、やっぱり全然違う国だから、あの、あまり共感できないことも、あの、他の外国の映画観るとあるんですけど。あの、宗教のこととか、あの、出たらちょっと分からなかったりとかするんですけど。なんかこれは、この映画の場合はもう、あの、すごい、ま、日本もちょっと近いというか、学歴社会で問題もあるしうーん。
うんうん。 うん。 うん。うーん、うーん。 ええ。 ううーん。 うんうんうん。 ええ。あ、ありますね。うん、うーん。
なんかあの、格差っていうのも最近あると思うし。はい、でも、やっぱり不安な時にあの、心が不安なるというのは、どの人でもあると思うので。はい、すごく共感したというか、ていう感じですね。
うーん、あ うん。 ありますよね、きっとね、うーん。 あ、すごい。あ、そうなんですね。ということはなんかこう一回観たから、ああ、もう楽しかったって、次に行くんじゃなくて、なんか、やっぱりいろんな場面で、いろんな、うん、自分の心境とかで考えさせらるれるような？ちょっとなんか、フッと思い出したりするような映画ですか？
うん。 そうですね。うん、なんか、不安な時にはやっぱり思い出したりとかいますし。うん、観てる時の現状によって、ぱり感じることって変わってくると思うので。あんまりこう、同じストーリーを、同じ映画を2回観たりとかすること、普段ないんですけど
うん、うん。 うん。 うん。うーん。うん。 うーん。 うーん。
はい、この映画はほんとに、きだったので、もう一回観たら、やっぱり面白かったなっていう。<giggles>
あ。 あ、3時間をもう一度うん、<giggles> 観た
感じ。さんじかんうん。全然あの、すごい早い、早く感じるんですよ。うん。
あ。ああ、じゃあ、やっぱり没頭できるんでしょうね、きっとね。3時間はさっと観れ観れるって、結構、うん、なかなかない。うん。
はい。 うん。 ま、つまらない映画をこう、いちじかんはん観るより、全然もう、早く感じるぐらい。
あ。 あ、そうなんですね。それは興味深い。ほか監督の他の映画とかでも、そういうハマり方っていうのはありましたか？それともやっぱりこの映画はうん、抜きん出てすごいと思います？
はい。 うん。 はい、そうですね。 他も実はにさんこあるんですけど、はい。それもまた別の社会問題に焦点を当ててて、うん。あとはまあ、あの、一番最初にこの監督の作品を観るなら、もうこれが一番お勧めっていう感じです。
うん。 うんうんうんうん。 あ、へえ。 うん。 うん。 あ、じゃあ、3時間にも負けず、これは絶対にらんこう皆さんに観て欲しいっていうような映画なんですね。
<chuckles> あ、はい。自信を持ってお勧めします。
ああ。 あ、自信を持って、じゃあ、これはもう観るしかないですね。3時間の時間をちゃんとこう、用意して観る映画なんですね。いや、すごく楽しい、うん、なんかウキウキするようなお話でした。どうもありがとうございます。
<laughs> そうですね。